باقول لِك إيه ممكن تكلميني كده عن ذكرى عائلية ما بتقدريش حرفيًا إن أنتِ تنسيها؟
آه طبعًا، أنا عندي ذكرى مش قادرة أنساها ومش عارفة أتخطاها لغاية دلوقتي. آآ هي كانت وفاة أخويا، هو اتوفى من حوالي سنة كده، بس الموضوع جالنا صدمة.
إمم. إمم. هو هو كنت كنتم بتحبوه أوي يعني؟
آه طبعًا، أخويا وكان فرق بيني وبينه سنتين، فكنا قريبين في العمر من بعض.
آه. حلو، طيب وإيه اللي حصل يعني اتوفى إزاي؟ احكِ لي كده.
امم. والله هو الموضوع جه فجأة يعني إحنا أنا أنا عايشة في القاهرة، وهُم عايشين في بلد تانية، آآ في الق في نفس في مصر يعني بس في محافظة تانية، وكان كلِّمته الصبح عادي وكنا عمّالين نهزر وهو كان عادي جدًا، هو صغير مش كبير، آآ بس الساعة 16:30 كده فاكرة بالتاريخ <chuckles> يعني بالساعة، افتكرت أخويا الصغير التاني اتصل بيقول لي: "أنتِ فين؟" قُلت له: "في البيت." فقال لي: "تعالي دلوقتي، أخوكِ اتوفى." فأنا بصراحة يومها ما كنتش مِصدقة يعني أمّا سمِعت الخبر يعني اللي هو توقعت باقول له: "لأ، أنت بتهزر." فبيقول لي: "هزار إيه يا ما فيش هزار في الموت." يعني
إمم، إمم. أيوه، فاهمة. إمم. آه. إمم. آه. إمم. <gasps> إمم. أيوه، صح.
فللأسف الخبر نزِل علينا كلّنا الصاعقة على الصاعقة يعني و وكان مفاجأة لينا، وهو ما كانش تَعبان، مات فجأة، فعشان كده برضه الصدمة كانت أكبر يعني.
يعني هو أساسًا ما كانش في أي حاجة حصلت قبليها، حادثة مثلًا أي حاجة؟ ده هو كده مثلًا في يوم وليلة سبحان الله يعني توفى؟
ده مش في يوم وليلة، ده في ثانية. يعني هو ولاده صغننين فبنته عندها 10 سنين بتقول إن هو دخل شرب قهوة في البلكونة آآ طلع نادى عليهم، في 5 دقايق كانت روحه طلعت، من غير يعني ما فيش أي مقدمات، ما فيش ه هو تقريبًا ضغطه عِلي فجأة، واتوفى في ساعتها.
إمم. إمم. إمم. طب هو إيه يعني هو كان مريض يعني؟ كان مريض بحاجة مُعيّنة، ضغط مثلًا سُكّر أي حاجة؟
لأ خالص ما كانش عنده أي حاجة.
إمم، يعني جات له فجأة كده، صح؟
بالضبط كده، فدي من الذكريات اللي مش عارفة أنساها.
امم، طب والفترة دي عدّت عليكِ إزاي طيب الفترة دي؟ حسيتِ بإيه؟ احكِ لي.
لأ هي أنا طبعًا لمّا رُحت المسافة من القاهرة لي ليهم كانت ساعة ونص تقريبًا، أنا ما أعرفش الطريق عدّى عليَّ إزاي. آآ رُحنا بسرعة و للأسف أنا كان عندي أمل إن أنا أروح ألاقيه مثلًا في غيبوبة أو أُغمى عليه أو حصل أي حاجة ويقولوا لي ده صاحي ما حصلش اللي أنتِ سمعتيه، بس لأ، حاولت أتوص يعني أوصَل لمامتي في المكان ع خالاتي كانوا حواليها مش عارفة أوصَل لها، ومش عايزيني أروح ناحيتها عشان ما يجرالهاش حاجة لأن أنا كنت منهارة جدًا طبعًا. آآ وطبعًا من ضمن نعم؟
إمم. أيوه. إمم. آه. إمم. آه يعني هي خافِت؟ أنتِ خ أنتِ خُفتِ عليها مثلًا لان لا مثلًا زعلِك وبتاع فيأثر عليها هي كمان وأنتم الاتنين تأثروا في بعض يعني والّا إيه؟
بالضبط كانوا خايفين إن أنا مع انهياري ده هي تتخض عليَّ زي ما كانت طبعًا زعلانة على أخويا جدًا، فمش عايزين إن هي تحتك بيها نهائي يعني. طبعًا من أصعب اللحظات اللي أنا قابلتها في الموضوع ده يومها اللي مش عارفة أنساه آآ لمّا دخلت عليه بعد ما اتحط في الكفن وكده، آآ كانت لحظة عمري ما هانساها، ومش عارفة تروح من عيني يعني.
إمم. إمم. آه. إمم. إمم. امم، طب وهو كان إيه يعني؟ كنتِ حاسّة إن هو فرحان، والّا كان زعلان، والّا كان إيه بالضبط؟
لأ هو حبيبي كان طيّب أوي أصلًا، وما كانش بيتعامل مع الناس كتير، كان دايمًا يقول لي جملة كده: "أنا ما باحبش أزعّل حد مِنّي ولا حد ولا أزعل من حد." كان دايمًا في حاله. فاليوم اللي أنا دخلت عليه فيه ده لأ هو كح كان شكله حلو أوي، وكان مُبتسِم، بس أنا آمم يعني ما كنتش أتوقع إن أنا ممكن أشوف حد ميّت قدّامي، وكمان يكون أخويا.
امم. امم. امم. امم. امم جات عليكِ صعبة أوي دي، صح؟
طبعًا أوّل مرّة في حياتي، يعني آه جدي وجدتي اتوفّوا، في حد من أعمامي، وخِلاني برضه متوفّيين، بس إحساس الفقد والوجع أنا ما حسّيتش بيه زي ما حسّيته معاه لما خسرته يعني.
امم. امم. امم، طب والفترة دي عدّت معاكِ إزاي؟ يعني لقيتِ مثلًا دعم من جوزك مثلًا، من عيالِك، كده يعني والّا الدنيا مشت ساعتها إزاي؟
آه طبعًا، لقيت دعم منهم جدًا، وجوزي بالذات و وبنّوتتي، هي صغيرة آه بس عرفِت تحتويني، آآ، بس أنا لغاية دلوقتي ما عرفتش أتخطى ال المشكلة دي، أو الذكرى دي من حياتي، هُم كُلّ اللي حواليّا حاول يقف معايا، حتّى مامتي حبيبتي يعني، بالرغم كُلّ اللي فيها وزعلها على لأنه يعتب ابنها مش زي أخ وأخته يعني، آآ، بس أنا ما عرفتش أتخطّى للأسف.
إمم. إمم. إمم. إمم. أيوة. أيوة صح. آه، يعني أنتم كانت العلاقة قريّبة جدًا، لدرجة إن هو صعب إنِك تنسي، اللي هو زي ما بيقولوا الزمن بينسّي بس هو لحد دلوقتي لسه ما نساكيش، صح كده؟
آه، هي فعلًا جملة كانت بتتقال لي كتير أول ما الحوار حصل: "مع الوقت هتنسي، آآ، الموت بيبدأ كبير وب يعني فاجعة الموت بتبقى كبيرة وبتصغر."، بصراحة كُلّ الكلام ده طلع كدب، الموضوع عندي ما قَلّش، ما نسيتش، آآ، نفس كُلّ يوم باعيط قبل ما أنام آآ، بافتكره، آآ، ب باحس إنه بيوحشني زيادة كُلّ ما الوقت يعدي مش العكس.
إمم. إمم. طيب، طب ليه مثلًا ما قُلتيش إن هو ممكن يكون الوقت نَفسه ما خدش كفايته؟ يعني أنتِ بتقولي إن هو عدّى سنة، يعني تفتكري مثلًا ممكن بعد سنتين أو 3 الموضوع عندِك يتغيّر، والّا هيفضل ثابت برضو زي دلوقتي؟
أعتقد مش هاتغيّر، لأن أنا حاسة نَفس الإحساس، ما فيش حاجة قَلّت من يومها لغاية دلوقتي، آآ، غير العصرة بتاعة قلبي دي و وجع إن هو مش موجود، بس آآ ساعات كتير باقعد أقول لنَفسي هو أكيد في مكان أحسن، هو ارتاح بس إحنا اللي مش مرتاحين.
امم. امم. أيوه. امم، طيب و وأنتِ قررتِ إنِك تتعاملي مع ده إزاي؟ يعني مثلًا هل جربتِ إنِك تشوفي مثلًا دكتور، اللي هو بحيث إن أنتِ تقللي من الوجع ده، لأن هو أكيد حاجة موجعة جدًا وحاجة مؤثرة، فاحكِ لي مثلًا عملتِ إيه، هل جربتِ ده، كده يعني؟
أنا فعلًا في الأول فكرت بس أول حاجة قرّبت من ربنا أوي، وكنت باصلي وبادعي له كتير، آآ، بس بعد كده الحمد لله طبعًا، ال ربنا بيدينا الصبر أكيد على أي حاجة بيديها لنا، آآ، بس حد برضو آآ يعني شار عليَّ إن أنا أتعامل مع أخص أخصائي أو أشوف دكتور، أطلّع ال ال الطاقة اللي جوايا دي، بس للأسف أنا مش عارفة آخد الجراءة، وأعمل الخطوة دي، خايفة منها جدًا.
إمم. حلو ده. امم. امم. أيوه. ليه بسبب المجتمع يعني، والّا بسبب إيه؟
لأ، بسبب إن أنا م حتة إني أحكي واتكلم مش حاسة إن ممكن حد ممكن يقدّم لي الن النصيحة أو الدعم أوي، برغم إن أنا عارفة إن ده تفكيري غلط لأن أكيد هو لو متخصص هيعرف يخلّيني أمشي على الطريق الصح، بس مش عارفة يمكن لسه عشان الوجع ما راحش، فمش عارفة آخد الخطوة.
إمم. أيوه بالضبط. امم. طيب وأنتِ مثلًا شايفة هل ممكن في يوم من الأيام تجرّبي ده والّا لأ هو استحالة هو صعب؟
لأ أكيد في يوم من الأيام هاجرّبه، لإنّي أنا محتاجة أتخطى ال النقطة دي. لإن كمان برضه اكتشفت إن أنا آمم بعد الموضوع ما حصل أي مناسبة بتعدّي حلوة جنبي، بابقى متضايقة جدًا ومش عايزة أبقى فيها أو لدرجة إنّي لو ماشية جنب أوتيل مثلًا وفي فَرَح وناس بتزغرط أنا ما أعرفهمش، ممكن أعيّط وأنا ماشية بدون سبب.
إمم. إمم. طب ليه؟ إمم.
إحساس الفرحة نفسه ما بقتش عايزة أحِسّه.
طب ليه حرِمتِ نفسِك من الفرحة؟ يعني ده عشان مثلًا حُبِك لأخوكِ وزعلِك إن هو مثلًا سابِك وخلاص يعني قابل وَجه كريم؟ والّا أنتِ حاسّة إن أنتِ لو ضحكتِ لأ، دي هتبقى حاجة شَبَه غَدر أو خيانة أو مثلًا اللي هو لأ، أنا إزاي أضحك و وأخويا مَيّت؟ حاجة شبه كده والّا إيه؟
بالضبط. بالضبط. إز ال اللي هو إزاي أنا أبقى مبسوطة وهو مش موجود جنبي أو معايا؟ آآ دي كانت حاجة برضه بتحسّسني إن أنا لأ مش هينفع أتبسط. إحساس من جوّايا الوجع تقريبًا أقوى منّي فمش عارفة أتخطّاه.
إمم. إمم. إمم. طب مثلًا ليه ما جربتيش إنِك تفكري آآ، طب ناخد مثلًا الذكريات الحلوة، بل بالعكس، ده أنا هاحاول إن أنا أبقى أحسن عشان ما اعذبهوش، لأن زي ما أنتِ عارفة، أم الزعل الكتير على الميت ممكن أصلًا يزعّل الميت نَفسه، صح والّا إيه؟
آه، هُم كانوا بيقولوا لنا كده كمان يومها، آآ، يوم الدفن، كانوا عمّالين يقولوا ما تزعلوش، ما تعيطوش عشان هو ما يزعلش وعشان ما يتعذبش، بس أنا سمعت شيخ قال، يعني من الشيوخ قال: "لأ، الموضوع ده غلط، هو الرسول- عليه الصلاة والسلام- بكى على على ابنه، و ول ولأ لازم تحزنوا عادي، بس يعني الحزن ما يكونش باعتراض."، أنتِ م أنتِ زعلانة لكن مش معترضة على قدر ربنا، فاهمة الفرق؟
إمم. امم. عليه الصلاة والسلام. اهم. إمم. أيوه فاهماكِ، طب و امم، طب أنتِ جربتِ مثلًا آآ، أو عامةً لما بتعدّي بذكرى معيّنة ما حصلت مثلًا معيّنة ما بينِك وما بينه بت بتتعاملي ساعتها إزاي في الوقت ده؟
بس ف آآ، كان عيد ميلاده لسه قريّب، وكنت أنا دايمًا باتصل أهزر معاه عشان أنا أكبر منه بسنتين، فكان دايمًا يعني بيقعد يهزر معايا ويضايقني إن أنا كبيرة وكده، ف <clears throat> فده ففي عيد ميلاده لمّا جه برضو افتكرت آآ، إن أنا كنا بنتكلم وبنهزر وهو بيقعد يضحك وساعات يشتمني بضحك كده، فاتبسطت يعني إن أنا فاكراه له هو طبعًا كُلّ ذكرياته معايا حلوة، هو ما كانش بيعمل حاجة وحشة خالص بصراحة.
امم. امم. أيوه. امم <laughs> آه. طَيب. ولو قالوا لِك إن مثلًا ممكن في يوم من الأيام، يخترعوا مثلًا أداة ذكاء اصطناعي مثلًا، أو أي حاجة مُمكن إنها تقوم أو تقّوم شخصيات من موتها، مش تقوّمه بالشكل الفعلي بس ترجّعهُم، إن أنتِ تعرفي إنِك تتكلِمي معاهُم تشوفيهم ڤيديو آآ تعملي أ ڤيديو أصلًا معاهُم، من غير ما هُم ما يكونوا موجودين. تفتكري ده هاي هل حَسسِك حلو والّا، لأ، ده هيرجعِك وهيحسسِك أوحش من الأول؟
أنا فكرت على فكرة في اللي أنتِ بتقوليه ده كتير، بس لقيت إن أنا لو رُحت للسكة دي، حاسّه إن أنا م يعني ربنا هيزعل مني، لأن إحنا خلاص. إحنا في الدين عندنا ب آآ الموت يعني خلاص ما فيهوش رجعة، اللي مات خِلصت. بس حت يا ريت مُكالمة، يا ريت حُضن مثلًا، أو آخر مقابلة بيننا كانت هتفرِق معايا كتير أوي آه طبعًا هاتمنى لو في إيدي إني اختار، أتمنى حتى لو مُكالمة تليفون.
امم. ليه؟ امم. امم. طَب ما أنتِ قُلتِ، إن أنتِ كان يُعتبر قبل امّا هو ما يتوفى، كنتم أساسًا بتتكلموا مع بعض قبلها، فليه ما فكرتيش إن ده مثلًا آه، ده كان مُمكن آخر مُكالمة ما بينكم؟
آه طبعًا. آآ، م عمري ما فكرت فيها كده، يعني ما حسبتهاش هو حتّى لمّا كنت باتكلم معاه وإحنا بنهزر كنت أقعد باقول له: "أنا باتمنى إن أنا يعني بادعي ربنا إن أنا اللي أموت الأول، أنا مش عايزة أزعل على حد أو أحزن على حد قبلي،" بس هو بقى حظه كان حلو وخد الصفة دي.
إمم، أيوه. طب إمم، إمم. طب ليه؟ ده أس يعني في ناس بتقول إن ده كده آآ نوع من أنواع ال الأنانية، إنِك يعني مش مش حابة إن حد يزعل، تمام، مش حابة إنِك تزعلي، فبالتالي آآ، عايزة إن أنتِ تمشي الأول عشان أنتِ ما تزعليش، فبالتالي ما ما ما تزعليش على وجود حد بيحبِك، فتخليهم هُم اللي يزعلوا، <laughs> أنتِ فاهماني؟
معاكِ حق بس مش قصدي إن هُم اللي يزعلوا، بس هي أنا قصدي إن كمية الوجع بالنسبة لي أو حُبي وتعلّقي بأهلي آآ، كبيرة أوي لدرجة إن أنا مش هاقدر أستحمل إني أخسر حد، فما كنتش متوقعة إن يعني عارفة إحنا دايمًا مثلًا بنبقى عارفين إن الناس الكبيرة اللي في حياتنا هي اللي بتموت، أنتِ بتبقي مستعدة نفسيًا شوية صغيرة لكده، وبرضو بتاخديها صدمة، لكن لمّا تيجي بقى في حد قريب منِك أوي أصغر منِك في السن، أخوكِ أقرب حد ليكِ، وتيجي فجأة، فلازم تقولي لأ، أنا مش قدّ الوجع ده بصراحة.
إمم. أيوه فاهماكِ. إمم. أيوه. إمم، أيوه. هو ما تزعليش وإن شاء الله يعني هتبقى خير و وما حدِّش عارف برضه الخير فين. طَب لو أنتِ مثلًا آآ، جات لِك فرصة آآ، ما جَات لِك في حِلم، بتاع أي حاجة، جَه لِك في حِلم، هتعملي إيه ساعتها؟ يعني هل أنتِ بعد ما هتصحِي هتحسّي بحُزن والّا هتفرَحي إنِك قابلتيه، ياه وأخيرًا! هو مثلًا آآ شُفتيه بعد ما اتفرّقتوا وكده؟
حلو السؤال ده أوي، عشان أنا بعد ما اتوّفى بشويّة قعدْت أدعِي ربنا كتير جدًا إن أنا نفْسي أحلم بيه. وكان الأول دُعايا ما أُستجبش وبعدين فجأة كده آآ، نِمت في يوم وما كنتش، يعني كنت معيّطة جامد بس ما كنتش بادعِي بقى يعني آآ، وبعدين فجأة لقيت نفْسي حلِمت بيه، ربنا استجاب لدُعائي يعني و وفعلًا أنا قُمت فرحانة، ما قُمتش زعلانة ولا باعيّط ولا حاجة، أنا قُمت فرحانة جدًا لإنه هو في الحلم كان جميل وكويس و وحسّيت إن أنا اطّمنت عليه يعني.
امم. آه. حلو. حلو. إمم. امم. طَب كويس آمم، طيب أنا بجد حابّة إني أشكُر أشكُرِِك جدًا في الوقت اللي إحنا قضّيناه سوا وإن شاء الله هتعدّي الفترة دي وهتبقى هتبقي أحسَن كمان من الأول. آآ، صحيح ده فُراق كان صعب وكُل حاجة، بس إن شاء الله يعني ربنا بيعوّضنا برضه بحاجات تانية، و وكنت حقيقي مستمتِعة جدًا بالمكالمة معاكِ وإن شاء الله نتقابل تاني قريّب.
إن شاء الله. أكيد طبعًا. إن شاء الله.